Ừm, chắc rồi.
Cho nên cho nên nà mình cũng, ơ, thực sự là lúc đó đâu có tiền đâu, mình còn có đúng được có 70.000 lẻ để lót túi à, mấy chục ngàn để ăn sáng rồi đổ xăng cộ thôi, chứ cũng không có còn, gọi là, đến cái số tiền 400.000- 500.000 nữa cho nên là ừ, họ họ họ giữ
Ừm. Đúng rồi. Ừm. <laughs> Thật sự là rất nhiều, đúng không? Con số rất là lớn kể cả so với thời bây giờ luôn, ừm, mà khoảng hơn 10 lăm trước rồi.
Đúng rồi, cái bạn cứ tưởng tượng là, ờ, chục năm về trước thì cái cái tờ 500.000 mình thấy nó cũng có giá trị lắm chứ, chứ chứ bây giờ thì đối với bản thân mình nha, thì mình nghĩ cái tờ 500.000 á, đi ra ngoài đường chẳng hạn như là mình, ờ, ờ, mình mua sắm cái gì, đi siêu thị gì mình thấy nó nhanh lắm bạn à. Quẹt cái là coi như là hết trơn rồi, à, nào là cái bịch bánh, hộp bánh, ví dụ như là, ờ, rẻ rẻ cũng phải là 50.000, 60.000, 70.000 gì đó rồi, đó, rồi nước suối, nước nôi đủ thứ các kiểu con đà điểu luôn.
Rất rất giá trị, đúng rồi! Đúng rồi, không đủ ấy. Đúng rồi. Đúng rồi, chính xác luôn! Ừm, rất là đắt, đúng. Ừm, mà một cái, gọi là, cái kỷ niệm làm cho bạn, à, không thể nào quên được cái con số, à, phạt đấy và <laughs> đã từng phải, gọi là, năn nỉ rồi gần như là phải suýt khóc khi mà bị nghe những cái cái con số phạt như thế, đúng không? Mà không được, gọi là, tha cho. Ừm, thế thì, ờ, gia đình và người thân đã phản ứng thế nào khi mà bạn rời quê như vậy, phải gặp những cái, gọi là, cái kỷ niệm rất là đáng nhớ như vậy?
Ừm. Đúng, đúng rồi! Đúng! Đúng rồi bạn, mình sợ vô cùng luôn. L lúc đó thì, ờ, có có có ba của mình thì, ờ, tại vì hơi khó tính ở cái chuyện là chạy xe cộ ngoài đường á, cho nên là lúc đầu thì ba cũng có quát mình nặng nhẹ chút xíu, nhưng mà thực tế thì, ờ, ba mình là người, ờ, chuyển khoản tài khoản tiền lên để cho mình đi đóng phạt. <laughs> Cho nên thì dù gì thì, ờ, sau cái lần đó thì mình cũng, ơ, xin lỗi bố mẹ dưới quê thì nói: "Con là sẽ cẩn thận hơn" đó. Với lại, ờ, cũng có một cái, ơ, đợt là mình nhớ là, ờ, khi mà mình đi làm thêm để phụ giúp gia đình, kiểu như là, công việc part time đó bạn. Đó, mà mình ra quán mình chạy bàn mình phục vụ thì, ờ, trong cái lúc chạy bàn á thì mình có sơ ý mình đem đồ ra cho khách á, mà mình làm rớt cái đĩa đồ ăn dính nên một cái, à, cái áo xịn sò của một cái người khách gọi là khách khách VIP đi. Ừ, ừ, thì thật sự thì lúc đó mình lại một cái lần hoang mang lần thứ hai và cảm thấy sợ vô cùng luôn. Tại vì cái khách này đi, dạng như là, xế hộp mà xịn sò đến á, mà mình vô tình mình làm rớt một cái miếng đĩa bò beefsteak á bạn, nó rớt hẳn lên cái chiếc áo mà mình nhìn là chắc là mình biết áo xịn rồi. Thì cho nên là cái đợt đó mình bị, ờ, ờ, quản lý ở trong đó ra trời đất ơi, mình thiệt mắc cỡ mình ngại ngùng rồi thật sự mà người quản lý nói là mình khóc luôn á.
Ừm, đúng, đúng. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, mình hiểu! Ừm, ừm. Ờ. Wow, chết dở! Ừm. Uầy! Chết dở. <laughs> Sốc luôn kìa. Quát à? Ồ! thế
Ừm, chân ướt chân ráo đi làm thêm lúc đầu mình cũng đâu có biết gì đâu, tay chân thì cũng, dạng như, lên rồi vụng về đó. Ờm, bị, à, trừ lương mất, ờ, 2 tháng lương của mình đó.
Vụng về, đúng hông? Kiểu như là

Thật sự là mình nhớ cái thời gian mà mình rời quê hương của mình là mình đi đó là cái năm tháng sinh viên đại học của mình. Năm đó là mình nhớ là năm đầu tiên mình rời quê hương, mình rời xa gia đình lên thành phố, ờ, Sài Gòn mình học là năm 2013, đó. Ừ, là mình rời, ờ, mình, ờ, lên, ơ, Sài Gòn mình học thì thật sự là cái thời gian đầu với mình lên rồi tìm phòng trọ ở, rồi, ờ, nhiều khi là tối ngủ cũng hông được đó bạn. Bởi vì cái tính của mình á thì, à, nó cũng khó ngủ đó, mà đi lên một cái chốn thành phố nó nó nó tráng lệ quá thì, ờ, nó vô cùng xa lạ. Mình cũng cảm thấy là lúc tối nó thật sự là nói là con trai nhưng mà cũng hay dễ khóc nhè lắm, tại vì nhớ b nhớ ba mẹ đó, thì, ừ, tại lần đầu tiên là mình lên lúc đó mình mới có chập chững, ơ, ờ, 18 tuổi đầu à, ờ. Thì lên đó thì thấy, ờ, lạ nước lạ cái lắm, nói chung là vô nhận lớp, nhận trường rồi về trong phòng thui thủi chẳng đi đâu hết, nó hổng có hổng có biết, hổng dám đi đâu á, cho nên là sợ lắm.
Ồ! Ừm, hai không mười ba. Uầy! Ừm. Xa lạ, đúng. <laughs> Ừm, ừm. Mình hiểm. <laughs> Vậy á hả? Ừm. Ừm, mình hiểu! Ừm, <chuckles> có nghĩa là lần đầu tiên bạn, kiểu, xa quê lên Sài Gòn là cái cảm giác của bạn rất là lạ lẫm, rồi thì, kiểu như là, nhớ nhà, đúng không? Nhớ mọi người, rồi thậm chí là còn cậu đã chảy nước mắt ra vì, gọi là, nhớ mọi người rất là rất là nhiều, mất ngủ.
Ừ. Đúng rồi bạn. Đúng rồi! Tại vì khi là tối thấy là, ờ, bố mẹ hay kêu chẳng hạn như là "Con ơi xuống ăn cơm tối," cơm chiều đó, rồi lên đó rồi thấy hổng mình mình thì con trai nhưng mà cái chuyện, gọi là, bếp núc thì mình nấu nướng thì nấu được thôi, gọi là, hông có giỏi, nói chung là cũng hơi vụng về đó. Nấu mấy cái món ăn nhiều khi, a, món thì mình làm mặn quá, còn món thì mình làm lạt nhách à, mình ăn nó cũng không có cảm thấy ngon miệng nữa. Như là, à, ta thấy mà ở dưới thì dưới quê thì bố mẹ nấu cho ăn rồi quen rồi, đó, cho nên là lên rồi cũng thấy nhớ bố mẹ, ước là, à, bố mẹ ở cùng phòng trọ nấu cho ăn, h bây giờ, ờ, phải tự biên tự diễn, tự lập thôi chứ đâu có thể, ờ, như vậy hoài được, đúng hông bạn? Đấy.
Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. <laughs> Ở quê đúng Ờ. <laughs> <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi, cảm xác cảm giác khá là tủi thân, phải không? Thế thì, ờ, ấn tượng đầu tiên của bạn lúc mà rời xa quê là là cái gì? Là là chuyến xe, kiểu, đưa bạn đi hay là, ờ, về, kiểu như là, cái khoảnh khắc tạm biệt với những cái người thân, bố mẹ?
Ừm, đúng rồi.

Câu hả? Ờ, chắc là mình nhớ, à, có một cái câu là, giống như là, giống như là, họ sỉ vả mình đó, đàn ông, ơ, đàn tức là cái người quản lý nói mình lúc đó là cái câu là "À, lớn rồi, con trai gì đâu mà thua, kiểu như là, thua một con đàn bà bưng bê" á, giống như là, xúc phạm cái mình thấy lúc đó mình như bị hạ nhục cái nhân phẩm đó. Tại vì họ họ ra họ nói lớn tiếng trước bao nhiêu khách, ơ, ờ, tức là mình cảm thấy lúc đó mình xấu hổ lắm, mình không không thật sự là hông biết nói sao nữa. <chuckles> Ừm. Thật sự lúc đó về, tối về rất là tủi thân bạn, khóc rất là nhiều, chỉ có mấy cái bạn, à, nhân viên, ờ, chung với mình á, cũng là sinh viên cũng như là cùng trang lứa tuổi đó thì an ủi mình. Đó, chứ mình bị quản lý cũng la quá, lúc đó mình sợ rồi run á, cái bắt đầu vô bếp đâu có dám làm gì nữa đâu, cái xin, ờ, là ráng cố gắng làm đến tối rồi mong được về sớm rồi chừng về nhà là chỉ có khóc thôi chứ chứ hổng có ăn uống gì vô nổi nữa hết trơn luôn.
Ừm. Uầy! Ừm, ừm. Trời ơi! Ừm, ừm. Công nhận. Nặng lời quá! Khách và nhân viên nữa. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm. Ừm, một kỷ niệm, kiểu, những câu nói thực sự là sát thương mà, gọi là, làm cho bạn không thể nào quên được, đúng không?
<chuckles> Mang cái tính, ơ, ờ, sát thương nội tâm nó nó thật sự là đối với bản thân mình thì mình mình cảm thấy nó sợ và mình rất lúc đó mình rất buồn. À, giống như là, giống như, kiểu như, ở dưới quê bố mẹ lo cho hết mực hết lòng, rồi có bao giờ mà nói nặng nói lời thế như thế với mình đâu mà. <chuckles> Đúng là chỉ có khi mà gọi ra đời rồi đó thì thì mình mới biết rõ được những cái cái nguyên cớ, những cái sự việc đó để cho mình trưởng thành nhiều hơn. Đó.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm, mình hiểu. Ừm. Ừm, thế thì sau một thời gian rời quê thì bạn thấy điều gì thay đổi rõ nhất?

Thật sự đối với mình cái cái cái điều ấn tượng, ờ, khi mà, ờ, mình đi xa quê lần đầu tiên, lúc lên Sài Gòn là mình thấy Sài Gòn dường như là nó nó quá xa lạ với mình luôn. Thì dưới quê đâu đâu mình cũng thấy rừng cây tại khu của mình cây dừa nhiều lắm. Đó, đi đâu cũng thấy về dừa rồi cây cối, đi đâu thấy đồng xanh bát ngát, ừm, mình th cảm thấy mình quen. Tuy là nó rộng, nó bát ngát nhưng mà mình thấy mình quen con mắt. Còn lên á thì mình thấy thành phố như là một cái gì đó nó thật sự là ấn tượng, mình thấy hẻm hóc rất nhiều. Ừm, mình đi đâu mình cũng thấy hết hẻm này hẻm kia và đặc biệt có một điều mình vô cùng khó chịu nha. Đó là mình đi đường á nó những cái giờ mình tan tầm buổi chiều mình học đó, mình thấy kẹt xe rất là nhiều, ờ, đặc biệt là đèn đỏ mình tức là mình đi một đoạn ngắn là bắt đầu d dừng đèn. Đó là chờ, ờ, 5-6-70 giây gì đó rất là cảm thấy rất là uể oải khi mà đi học xong ngồi ở trong lớp rồi ra tan trường. Thời ơi, phải nói là đi gặp đèn mình sợ vô cùng luôn.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Ờ, là gì? Ừm, đúng rồi. Ừm. <chuckles> Ừm. Có nghĩa là bạn rất là ấn tượng sự hoa lệ và đông đúc rồi kẹt xe, ừm, rồi cả đặc biệt là đèn đỏ, đúng không? Kiểu như, ở quê thì hiếm khi gặp đèn đỏ và phải chờ đợi lâu thế.
Đúng rồi, đông đúc của Sài Gòn. Đúng rồi. Đúng rồi, ở quê thì bạn cũng biết rồi. Mình thì ở dưới quê có 1 cái chiếc Cub 50 đó, thì cứ lên, ơ, Honda Cub á chắc là bạn cũng có nghe, đó chạy lên rồi cứ đi ra đường rồi có đâu có đèn đóm gì đâu, cứ phang phang, thậm chí là cũng chẳng phải cần đội mũ bảo hiểm nữa. <chuckles> Còn còn lên Sài Gòn thì mình thấy ai cũng một cái nồi cơm điện ở trên đầu. Và đi thì đèn rồi chưa kể là mình thấy có những cái hôm mà, ờ, đặc biệt là Sài Gòn á thì nó nắng thì cũng đỡ nha bạn nha, nhưng mà có những cái hôm mà nó bị mưa đó. Trời ơi, phải mình cái chỗ mình ở thì nó nó hơi thấp, hơi trũng, cho nên là nó khi mà mưa nó nó dồn nước n nó nó mưa lớn quá thì nó b nó sẽ bị ngập cục bộ cái tuyến đường. Rồi đồng nghĩa với cái phòng trọ mình ở đó, trời, mấy lần mà nước nó nó bắn vô nhà, nó tràn vô nhà, mình phải xúc nước ra rất là cực luôn á.
Ờ, ờ, mình hiểu. Ừm. Ừm, cứ đi theo đúng Ờ. <laughs> <laughs> Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, mình hiểu. Ừm, đúng rồi.